Hello, xin chào bạn.
Hi, mình chào bạn, hôm nay bạn có khỏe không?
À, mình khỏe, cảm ơn bạn đã hỏi thăm nhiều nha, không biết bạn như thế nào, dạo này, à, bạn sống ở đâu?
Ờ, mình hả? Mình thì, ờ, đang sống ở thành phố lớn nhưng mà mình cũng chuẩn bị đồ để về quê thăm người thân đó bạn.
Ừm. À, nghe thật là thích hả? Vậy, à, thật ra là mình thì lại đang sống ở, kiểu giống như là, một, kiểu giống như là, hơi hơi, gọi là, sao ta, miền quê chút xíu. Thì, à, không biết á, là, giữa cái việc mà sống ở một cái, a, thành phố lớn và một cái, a, thị trấn nhỏ á, thì không biết giữa hai cái chỗ đó thì bạn thích ở nơi nào nhiều hơn?
Ừm. Ồ! Ừm. Ừ, ờ, cái câu hỏi này khó quá nha, đặc biệt là dành cho cái người trẻ tuổi như mình vậy đó bạn. Thì thực ra là mình lớn lên ở thành phố, mình sinh ra và lớn lên ở thành phố, còn bạn thì sao? Bạn bạn sinh ra và lớn lên ở đâu?
Ừm. À, đồng ý. Ừm. À há, mình hả? Mình sinh ra á thì mình ở, a, ở dưới quê, thật sự là ở dưới quê luôn nha, một thị trấn nhỏ, hổng phải ở thị trấn nữa, gọi là một xã, một tỉnh nghèo ở dưới quê, rồi à tì
Ừm. Ừ hứ. Ờ, là là một cái xóm rất là nhỏ luôn, đúng hông bạn?
Đúng rồi, sống từ nhỏ rồi sau đó tới lúc mà mình đi học đại học á, thì mới lên Sài Gòn mình học đại học, rồi sau đó là, hử?
Ừm. Wow, ô kê. Ồ! Ý mình nói là là là bạn tự, ờ, lúc mà đại học là bạn đi vô thành phố để bạn học á, đúng hông?
Ừm. Ừm. Rồi sau đó là mình, ờ, mình cũng đi làm ở nhiều cái, a, thành phố quốc gia khác nhau, rồi nói chung là cũng cũng trải qua từng nhiều nhiều cái, gọi là, thành phố và nhiều, gọi là, sao ta, ở quê cũng có, nói chung là tùy, à, nó.
Ừm. Ừm! Ừm! Vậy vậy bạn có bị, ờ, giống như là, bị bị sốc hông? Kiểu giống như là đang, a, ở thị trấn nhỏ vậy đó, xong rồi chuyển lên mấy cái thành phố lớn, xong rồi chuyển lại chuyển lên những cái thành phố ở những cái nước khác nữa, vậy bạn có bị sốc hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Thì đương nhiên rõ ràng là cái chuyện đó là khó tránh khỏi rồi, nhưng mà á là, mình còn nhớ cái cảm giác là hồi xưa mà khi mà mình ở dưới quê á nha, lúc đó là 10, à, 15-16, 16-17 tuổi, cái lúc đó là vừa tốt nghiệp cấp ba, phải hông? Rồi.
Ừm. Ừm hứm. Ờ. Ừ, đúng rồi, là lúc đó chuẩn bị đi lên đại học, ờ, ở thành phố á, đúng hông?
Đúng rồi, chính xác luôn, thì lúc đó mình lên á, là, trong lòng mình là mơ mộng là thành phố là xinh đẹp, nhà cao cửa rộng này nọ ha, nhưng mà tới cái lúc mà mình lên tới cái làng đại học của Đại học Quốc Gia á, bạn không biết bạn có nghe, a, biết cái chỗ đó hông?
Ừm. <chuckles> Ờ. À há. Ờ, rồi nó có Mình hả? Ờ, Đại học Quốc gia hả? Mình có nghe nhưng mà mình chưa bao giờ được đới cái cái cái chỗ đó hết. Rồi bạn có cảm nhận như thế nào, có vỡ mộng hông?
Ừm. Ừm. À. Rõ ràng luôn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là, kiểu, giống như á, là hai bên đường nhà cửa sập xệ, sinh viên thì đông, người mồ hôi nhễ nhãi, ai cũng ba lô đi đ mang một cái ba lô chà bá lửa. Không những vậy á, cái điều mà mình nhớ nhất là cái gì hông? Là bạn vừa đi trên đường á là bạn vừa thấy mấy con mấy con chuột á, chuột cống á, to bằng bàn tay, bàn chân, bắp, a, bắp tay, bắp chân á, chạy trên đường.
<laughs> Ừ. À há. <laughs> Ờ. Yeah. Ừm. Ừm. Ồ! Ôi! Wow! Trời, kinh kinh khủng quá vậy, cái cái kỷ niệm của bạn về cái việc mà lên thành phố lần đầu kinh khủng quá vậy. <laughs>
Ừ. À, quá rõ ràng luôn. À, cái đó là đi tới cái chỗ mà học á nha, chứ hông phải là lần đầu, nhưng mà đi tới cái chỗ học á. Trời ơi! Làm cho mình có cái cảm giác gọi là ác mộng luôn á, rõ ràng.
<laughs> Hèn gì. Ừm hứm. Ờ. <laughs> Vậy lúc đó bạn có muốn, ờ, bỏ thành phố về quê liền hông?
Ủa, chính xác luôn. Ta thấy trời đất ơi! Tại sao mà mình cố gắng học rồi, mình cố gắng dữ lắm mà tại sao lại lại lại tới đây một cái gọi là, gọi là, khỉ ho cò gáy này. Ở thành phố mà mình suy nghĩ vậy đó, kiểu, giống như là, chuột cống chạy đầy đường, kiểu như vậy á là mình hơi bị sốc luôn á. Cho nên là quá kinh khủng!
<laughs> Ừm. Ừm, ừm. Yeah. Kiểu, giống như nó đi ngược lại với những gì bạn mà bạn mong muốn, bạn mơ tưởng á, đúng hông? Nên chi là ừm.
Đúng rồi, chính xác luôn. Tại vì trong trong đầu mình nha, mình suy nghĩ nha, thành phố là xinh đẹp, sạch sẽ, tiện nghi, nhộn nhịp, cái gì cũng có, phải hông? Kiểu kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà tự nhiên lên cái thấy cái cảnh đó, một cái mặt trái của thành phố, xong làm cho mình cảm giác, gọi là, đau khổ, tuyệt vọng, mất phương hướng, ừm.
<laughs> Ừm, đúng rồi. Wow! OK. <laughs> Xong rồi, nhưng mà mình nghĩ là là là bạn cũng cố gắng bạn ở lại để bạn thích nghi mà, đúng hông? Yeah, vậy vậy từ từ đúng rồi, đâu có có nghỉ học được mà. Vậy từ từ thì bạn có nhận ra là cái sự tiện nghi, ờ, của thành phố nó có cái điểm gì ưu điểm hông? Ngoài đang ngoài những cái cú sốc r đầu tiên đó ra.
Rõ ràng đâu có lùi bước được, <laughs> hổng lẽ bây giờ nghỉ học, ừ. À. Ờ, tiện nghi thì mình nghĩ là đa số là, kiểu, giống như là, sao ta, cái gì cũng có, kiểu, giống như là ừm.
Ừm hưm, đúng rồi, cái gì cũng có, cái gì cùng người ta cũng có bán hết, mọi người ở tất cả các vùng khác nhau đều quy tụ về nhộn nhịp của thành phố á, đúng hông?
Ừm. Đúng, chính xác, không những vậy á là còn có, kiểu giống như, cái gì ta, những cái công nghệ hay là những cái gì mới nhất thì thành phố là nơi mà, sao ta, đón nhận đầu tiên, phải không? Ừm.
Ừm. Ừm, người ta Đúng, chính xác, đó, mà thậm chí là nhờ những cái đó mà nó có những cái cơ hội nghề nghiệp mà mà mà mà bạn giống như là đang mơ ước vậy đó, nó đều nằm ở thành phố hết.
Đúng. Kiểu, đúng rồi. Tại vì đa số là những cái nơi mà cái công ty người ta đầu tư về thì người ta sẽ lựa chọn nơi nào đó có nguồn nhân lực dồi dào, ổn định, phải hông? Thì đa số là cái trường đại học thì nó tụ quanh hoặc là trong thành phố, cho nên là có cái nguồn nhân lực luôn luôn sẵn sàng. Thì, à, thì mấy công ty á, họ mới đầu tư về chứ, phải hông? Chứ ngu dại gì đi đầu tư những nơi mà không có nhân công.
Ừm. Đúng rồi, có nguồn nhân lực. Ừm hứm. Ừm. Yeah. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì những cái thị trấn nhỏ thì thì làm gì mà có đủ cái, ơ, nhân tài, nhân lực để mà họ giống như, đem cái cơ sở về đó, đúng hông?
Ừm. Đúng. Chính xác, mà đem về thì thuê người, đâu ai có đâu thể ai là kiểu, giống như là có cái trình độ để làm đâu. Trình độ phổ thông thì cũng cần phải đào tạo lại để làm những cái công việc tay chân, phải hông? Còn trình độ cao thì ở dưới quê thì làm gì có.
Yeah. <chuckles> Ừm. Vậy vậy bạn có hối hận về việc là đã sống ở thành phố hông? Tại vì mình nghĩ là bạn bạn bạn sẽ có một cái thành công nhất định nào đó trong sự nghiệp, đúng hông?
Rõ ràng là không. <laughs> Ờ, thì đương nhiên là khi mà mình, kiểu giống như là, mình bứt phá như vậy rồi, kiểu, dưới quê thì không có cái công ăn việc làm, phải hông? Mình đã cố gắng để học để lên thành phố, để có một cái công ăn việc làm rồi, thì không có lý do gì mà, kiểu giống như là, mình lại trở về quê cả. Thì không biết còn bạn như thế nào?
Ừm, ừ, đúng rồi. Ừm. Ừm. Mình á, mình thì sinh ra và lớn lên ở thành phố rồi, nên chỉ là cái sự nhộn nhịp của thành phố là mình không có có có ngạc nhiên lắm rồi, <clears throat> nên chi là mình hông có bị sốc như bạn. <chuckles> Ừ, đúng rồi, kiểu, quen rồi đó, nhưng mà ừm hứm.
Ừm. Đúng rồi, kiểu giống như là, nó ăn vào máu bạn rồi, phải hông? À, à, nhưng mà khi mà bạn trở về quê thì bạn cảm giác như thế nào? Kiểu giống như, có cơ hội đi chơi hay đi du lịch gì đó?
Ờ, cái đó cái đó là một, ờ, ừm hứm, một một trải nghiệm tuyệt vời luôn á. Thì những lần mà mình về quê, mình thăm, a, ông bà nội của mình, hoặc là ông bà ngoại của mình đó bạn, <clears throat> yeah. Đúng rồi đó thì thì, ờ, thường á, là về đó là mình ngạc nhiên ở một cái là, nó không có xe nó không có yeah. Mình không có thấy được nhiều nhà nữa, mà ừm, trong lành. Toàn bộ chỉ là một bầu trời thôi bạn à, một bầu trời xanh ngắt luôn. Đó là cái mà mình chưa bao giờ thấy ở th thành phố hết á. Nên chi là ừm.
À. À. À, vẫn còn ở dưới quê ha. Đồng ý, rõ ràng. À, trong lành. Không khí trong lành, mát mẻ. À. Đúng. Đúng, đúng, thì, à, thì mà nếu mà nó, a, yên lành, mát mẻ như vậy, thì chắc là buổi tối thì chắc chán lắm hông? Kiểu giống như là, không nghe tiếng xe, buổi tối thì chỉ nghe tiếng, a, dế hay là động vật kêu thôi, phải hông?
<laughs> Ừ. Yeah, yeah. Bạn bạn nói cũng đúng á. Tại buổi tối á, ưm, nghe mấy cái tiếng đó là sợ ma nha bạn. Kiểu giống như tối thui, mà hông có đèn đường, rồi rồi xung quanh mấy cái cửa hàng gì mà ít cửa hàng lắm, khoảng chừng lai 7:00-8:00 tối là người ta đóng cửa rồi, đúng hông bạn? Bạn sống ở dưới quê là bạn biết mà, đúng hông? <sniffs> Ừm.
Ừm. À. À, hiểu. Chính xác. Đúng. Rõ ràng. Làm gì tới bảy tám giờ <chuckles> tối, nhằm khi khoảng 5:00-6:00 chiều là bắt đầu là đóng cửa luôn rồi. Tại vì, ờ, tại vì buổi tối người ta cũng sợ ấy, nên cho nên á, là người ta cũng hay đóng cửa sớm, ừm hứ. Với lại á là buổi tối là, kiểu giống như là, thường thường, chỉ có dân trong xóm lại tụ tập, uống cà phê thôi, chứ, a, đâu có ai đâu mà đi lang thang buổi tối làm gì, phải hông?
Ờ. Đúng rồi. Ừm, người ta sợ cướp hả bạn? Ừm. Ờ. Ừ, đúng rồi. Yeah, nên chi là là trời tối như vậy thì ở dưới quê mình cũng sợ lắm, sợ ma đó bạn, nên chi là, lâu đi đâu là cũng phải rủ nguyên cả đám em họ này nọ đi chung á.
Đúng. Đúng, chính xác. Nhưng mà như vậy thì thật sự là nó lại vui, kiểu, giống như là, nó gắn kết tình cảm với nhau, phải hông? Ừm.
Ừm. <laughs> Yeah, tại mọi người, kiểu giống như là, không có nhiều thiết bị hiện đại quá, rồi không có nhiều mấy cái nhà hàng quá đó, nên chi là có bao nhiêu người trong gia đình là cứ quây quần bên nhau vậy đó bạn.
Đúng. Ừm. Đúng, chính xác luôn. Thì nếu mà như vậy rồi thì không biết là là bạn thích sống ở thành phố hơn hay là bạn muốn sống ở, a, thị trấn nhỏ hơn?
Ờm. Mình á, thì chắc là hiện tại thì mình sẽ thích sống ở thành phố lớn hơn. Tại bạn biết mà tụi mình còn trẻ mà, đúng hông? Là tụi mình phải, a, đi làm việc, thì, rồi để vun đắp cho cái, a, kế hoạch, ờ, nghỉ nghỉ già, đúng hông? <laughs> Yeah.
Ừm hứm. Đồng ý. Ừm. Tương lai. Đồng ý, ờ, về hưu, thì mình nghĩ á nha, thì, ờ, sống ở đâu cũng được, miễn là ở đó có cơ hội nghề nghiệp cho bản thân. Thí dụ giống như là cái cơ hội của nghề nghiệp của bạn, ví dụ giống như có cơ hội, ờ, làm việc ở dưới quê thì bạn cũng ô kê, làm ở dưới quê cũng được. Còn, à, nếu mà có cơ hội nghề nghiệp ở Sài G thành phố lớn thì làm ở thành phố lớn cũng được, đúng hông nè? Ừm.
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Yeah. Yeah phí Ừm hứm. Đúng rồi. Với lại dạo này mình thấy là, có những cái nghề nghiệp nó không cần đi đến chỗ là chỗ làm đó bạn, nên chi là, mình nghĩ là, ờ, giống như có một số người, người ta sống ở trên núi đó, mà người ta vẫn làm việc vẫn kiếm tiền bình thường đó thôi.
Rõ ràng. Ừm. Đồng ý, đồng ý. Không những vậy nha, đối với những người mà làm từ xa như vậy á, thì, cái khả năng tiết kiệm á, nó lại nhiều hơn. Ví dụ giống như là, khi bạn sống ở dưới quê đi, cái chi phí sống ở dưới quê nó khá là thấp hơn so với ở trên thành phố. Rồi xong là bạn có một cái công việc ổn định mà bạn cũng, ờ, chỉ làm ở nhà, ở dưới quê bạn làm thì đương nhiên là cái thu nhập của bạn có khi là cao hơn, phải hông?
Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Yeah. Ừm. Đúng rồi, tại bạn không có th không có cần tiêu xài nhiều quá, đúng hông? Mà bạn nhắc mình mới nhớ nha, ừm. Tại ở thành phố là có cái nhiều món ăn ngon lắm, mỗi ngày là nó cho ra một món ăn ngon luôn là mình phải đi tiêu tiền, đúng hông bạn?
Ừm. Đúng, với lại là không Ừm. Đúng. Đúng. Đúng, chính xác. Ờ, với lại á là, kiểu, giống như là, trên thành phố nhiều cám dỗ nè, bạn bè, anh chị em nè, ờ, đồng nghiệp nè, đó. Rồi xong không những vậy là có những cái nhà hàng mới mở nè, những trung tâm mua sắm nè, đó. Rồi rồi mình cứ ké bị kéo vô những cái, gọi là sao ta, cuộc sống hiện tại bận rộn ở trên thành phố mà hông hay. Và đôi khi á, mình thấy là tiền nó tiêu nó không đúng mục đích lắm. Bạn có nghĩ vậy hông?
Ừ, ừm. <laughs> Ừ, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Yeah. Yeah, xong rồi Ừm, đúng rồi, tại mình cứ đi làm quần quật quần quật xong rồi mình làm càng nhiều thì mình xài càng nhiều thì nó vô nghĩa quá, mình hổng có yeah. Còn nếu mà sống ở những cái vùng quê nhỏ thì, mình sẽ tận hưởng bản thân của mình nhiều hơn, đúng hông?
Ừm. Đồng ý. Đúng, chính xác. Đúng. Đúng, chính xác luôn, rõ ràng, không những vậy là, kiểu, giống như là, mình được hòa mình vào thiên nhiên nhiều hơn. Cái đó là mình rất là thích ở dưới quê nha, bạn có thích hông?
Ừm, nên là cứ. Nên chi hèn gì hèn gì á, mỗi cái buổi sáng mà mình thức dậy ở dưới quê đó, có những lần mình đi về quê đó, là mình cảm thấy là mỗi lần mình thức dậy là mình khỏe khoắn hơn hẳn luôn á!
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng, thứ nhất là không khí trong lành nè, không khí trong d trong lành là không phải bàn miễn bàn luôn! Tại vì về quê là không khí trong lành nó liền, ờ.
Ừm. Ừm. <laughs> Đúng rồi, xong rồi nghe tiếng gà gáy nữa bạn nên chi là, làm
Đúng rồi. Không không bị ô nhiễm tiếng ồn bởi xe cộ này nọ, chỉ là tiếng, a, tự nhiên của con gà thôi.
Xong rồi có Ừm. Đúng rồi, tiếng tơ c có tiếng chim hót nè, líu lo nè, xong rồi
Ừm. Ừm. Rồi tiếng heo, hay là tiếng bò rống, tại vì nó đói á, qua một đêm thức dậy nó đói, nó đòi ăn á, nó nó sẽ kêu. Ừm.
Ừm. Đúng hông? Nhưng mà mình cảm thấy khỏe khoắn hẳn luôn, xong rồi còn, ờ, được, ờ, người nhà dưới quê nấu cho những cái bữa sáng rất là rất là đặc đặc trưng của như miền quê luôn đó. Ừm.
Ừm. Đúng rồi, thì nếu mà như vậy nha, thì khi mà bạn nghĩ như vậy, thì, khi mà bạn sống ở dưới quê, hay là trên thành phố thì nó sẽ có tác cái à, tác động đối với, a, sức khỏe và tinh thần của mình tốt hơn?
Ừm. Ừm, mình nghĩ là mình, ờ, khi mà mình sống ở dưới quê thì, ờ, mình hạnh phúc và vui vẻ hơn nhiều, mình cảm thấy là cái, ờ, cái nội tiết tố với lại hormone của mình nó nó nó vui vẻ hơn, cái não của mình nó hoạt động nhiều hơn á.
Ừm. Đồng ý. Đồng ý. Ờ, vậy hả? Thì, ờ, đúng rồi. Với lại mình thấy mình khi mà mình sống ở dưới quê thì, kiểu, ha, tâm trạng nó nó đỡ, ờ, quan tâm lo lắng hơn, kiểu, cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn. Với lại là đỡ lo chi phí cơm áo gạo tiền khi mà lên thành phố tha hương cầu thực, lúc nào cũng có áp lực, ờ, sao ta, phải trả tiền này, trả tiền kia, dù không làm gì cũng phải trả tiền, phải hông?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ừm. Đúng rồi, mà thường á, ở dưới quê người ta hay tự trồng với lại tự nuôi mấy cái con, ờ, vật lắm, nên, kiểu như là, muốn muốn ăn á là là chỉ cần đi ra và bắt thôi à, chứ
Ừm. Động vật. Ừm. Đúng rồi, kiểu, muốn ăn kiểu, dưới quê thì, kiểu giống như là, tự cung tự cấp hết, cho nên là muốn ăn cái gì hay là, muốn làm gì thì, ở nhà đều có một cái sự chuẩn bị nào đó. Thì sau này muốn ăn, ừm, hay là làm gì đó đều có. Còn ở thành phố á là muốn ăn hàng ngày là cũng phải ra đường kiếm ăn hoặc là đi mua, thì phải có tiền, phải hông? Đó. Ừm.
Ừm. Yeah. Ừm. <laughs> Ừm hứm. Nhưng mà ở dưới quê nó có một cái bất lợi nha. Ờ, đó là vấn đề y tế sức khỏe, bạn có mỹ nghĩ giống mình hông?
Ừm. Đồng ý. Đúng, đồng ý. Thì không phải y tế, ờ, sức khỏe hông đâu. Ví d ví dụ như phương tiện giao thông công cộng này, rồi, à, kiểu sao, à, giáo dục này, rồi, kiểu giống như là, ừm, phương tiện truyền thông này. Đa số là ở dưới quê là nó kém phát triển hơn. Đơn giản là tại vì nó sâu vùng sâu vùng xa, chưa về kịp, vậy đó. Ừm.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Giáo dục, đúng rồi, chính xác. Ừm. Vùng sâu vùng xa á, ừm. Nhưng mà mình hy vọng là đất nước Việt Nam của mình phát triển, thì, à, những cái vùng sâu vùng xa bây giờ nó cũng, ờ, sẽ tiến bộ hơn, đúng hông bạn? Học sinh
Ừm. Thật ra là bây giờ là cũng tiến bộ kha khá vậy đó, nhưng mà nó cũng phải cần thời gian ấy. Kiểu giống như là, đâu phải lúc nào mà cũng có một cái đống tiền mà đổ vô đâu. Thì nó cũng phải xem coi cái vùng nào mà có nhiều người thì nó mới đổ vô trước, phải hông? Đúng rồi, đúng, chính xác. Nhưng mà mình nghĩ là từ từ cũng phát triển hết cho thôi. Thì, kiểu giống như là, những cái phương tiện giống như là, ừm, trường trạm xạ à, trường, trạm xá đồ nè, ờ.
Ừm. Yeah, đúng rồi. Có tiềm năng phát triển á, đúng hông? Thì nó mới đổ vô. Ừm. Ừm. Yeah. Ừm hưm. Nhưng mà mình hy vọng là nó cũng không phát triển quá mức giống, ờ, những cái thành phố lớn quá, tại vì nó sẽ làm đánh đánh mất cái cái cái những gì mà tụi mình đang nói nãy giờ là giống như sự yên bình, đúng hông? Sự ừm.
Đồng ý. Đúng, chính xác. Dưới quê nhưng mà thật ra là cũng hông phát triển đến nỗi như vậy đâu. Thì dưới quê mà nó phát triển giống như thành phố thì chắc là, đất nước mình cũng hông còn chỗ nào, ừm, giống như là trồng gạo để ăn nè. Hết hết bà đất nông nghiệp luôn rồi, nếu mà ở dưới quê mà giống thành phố, ừm.
Ừm. <laughs> Ừm, ô kê, ờ, hôm nay cảm ơn bạn đã chia sẻ về những cái, ờ, kỷ niệm của bạn sống ở cái vùng quê của bạn nha, với lại khi mà lần lần đầu lên thành phố hén. <clears throat>
Đồng ý. Ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều, cảm ơn những cái chia sẻ á khá là thú vị của bạn. Thì, à, hi vọng trong tương lai thì chúng ta đều có đủ điều kiện để về quê ở.
Ừm, mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau, đúng hông bạn? <laughs> <laughs>
Đúng rồi, ô kê, cảm ơn bạn nha, chúc bạn có một ngày tốt lành ha. Chào bạn, chào bạn. Ô kê.
Cảm ơn bạn. Alright, cảm ơn bạn.